Allora, diciamo, che fortunatamente, da quando so diventato un libero professionista, intanto guarda, ti parlo un po' del processo, perché adesso ho una situazione ottimale, però ci tenevo a parlarti anche del processo, attraverso il quale sono riuscito a trovare quest'equilibrio. Allora, io mi ricordo, che appena avevo lasciato il lavoro e avevo, comunque, diciamo, così il mio business online, già un po' avviato, sai, con YouTube magari vendevo qualche informazione, ecco, facevo un po' di contenuti, ecco.
Mh. Assolutamente dimmi tutto. Okay, ci sta, sì.
E avevo tanto tempo. Diciamo che, sono riuscito sicuramente, la prima cosa che ho fatto, è stato spostare la palestra, non alle 18 di sera, ma al mattino. Quindi io veramente mi è cambiato la vita, perché ho detto: "Finalmente riesco ad andare in palestra e quindi a curare la il mio fisico, ma anche la mia mente." Perché poi la palestra, ha dei benefici anche esatto, mente sana in corpo sano, e intanto, io veramente andavo in palestra ed era quasi vuota. Quindi per me, già questa era veramente una goduria. <smacks lips> E poi dopo la palestra, iniziavo a lavorare. Purtroppo all'inizio, sono andato anche un po' in burnout, perché magari mi dedicavo troppo al lavoro e ho anche un po' perso di vista la vita sociale, che poi però invece ho riacquistato, ecco.
<smacks lips> Ah beh, non tutti <chuckles> non è da tutti. Son collegati, assolutamente, certo, ce Wow. Benis Eh, è un classico. Succede questo. Cer Okay. Ehm, nella vita sociale, esattamente, parlami dammi qualche dettaglio in più. Com'è che, ehm, dedichi i il tempo alla vita sociale? Semplicemente esci coi tuoi amici, vai a fare un viaggio, vai a fare, non so, una passeggiata con la tua ragazza o fratello, un familiare. Cosa cosa a significa per te vita sociale?
Allora, diciamo, che per quanto riguarda vita sociale, io identifico quello che è passare del tempo di piacere con altre persone che per quella che è la mia situazione, sono ovviamente i miei familiari, ehm, la mia ragazza e i miei amici. Allora, io ho trovato poi comunque, quello che è un equilibrio, perché prima magari, sai, dicevo: "Guarda, comunque lavoro durante la settimana, magari anche alla sera e poi il weekend stacco." 2 mi son reso conto, che per me non era una cosa ottimale, quindi, a me magari serviva di più 1 momento di relax ogni giorno, interno della giornata e poi sono riuscito a trovare un buon compromesso che è, come ti dicevo prima, al mattino mi alleno, poi da metà mattina, fino pomeriggio inoltrato, quindi parliamo delle s 17, 17 e mezza, mi dedico a quello che è il mio lavoro, i miei obiettivi e poi da lì stacco. Poi a me pia mi piace cucinare, quindi se mangio a casa, mi mi cucino.
Mh-mh. Giusto. Certo. Mh. Certo. un'altra attività interessante. Bene, bene.
Sì. Mangi mangio insieme alla mia ragazza e poi alla sera, o sto con lei o magari vedo un amico, magari vado a trovare i miei genitori, quindi 1 momento all'interno della giornata, che è la sera, lo dedico sempre alle relazioni sociali.
Ottim